Ừm, thì lúc đó mình phải phân biệt rõ ràng giữa, ờ, đau lòng vì sai nè, và tự hành hạ bản thân vì mình đã sai lầm. Mình phân biệt cái hai cái việc đó nó rõ ràng hơn, thì mình cố gắng làm sao, a, để mình, à, mình, à, mình đang đau lòng vì mình đã mình đang rất là buồn bã vì cái sai lầm này, hay là á mình <laughs> đúng rồi. Đúng rồi, rất là mất công. Hay là mình, à, nhận ra cái sai lầm này để mình có thể thoát ra được cái vấn đề đó. Thì mình đã ngồi lại và suy nghĩ và mình đã chọn cái phương án thứ hai, tức là á, mình phải chấp nhận cái sai lầm này, à, mình, à, phải, à, bình tĩnh lại và suy nghĩ, ờ, mình sai chỗ nào, mình rút ra kinh ngh cái kim kinh nghiệm gì, và mình, à, cái bước tiếp theo mình phải làm đó là gì. Đó, thì mình khi mình mình lặp lại cái kế hoạch đó thì mọi việc nó diễn ra tốt hơn đó bạn.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, mình còn làm nó tệ hơn nữa thì m mất công lắm. Ừm, hợp lý nha. Ừm, ừm. Ừm, ừm, chung là lấy cái bài học trong đó, ừm, ừm. Ừm. Ừm, hông biết là sau đó, mình rất là tò mò, là sau đó con đường của bạn nó đi như thế nào? Nó có thuận lợi hơn không sau khi mà bạn đã đóng cửa quán á?
À, sau khi mà đóng cửa quán này đó, thì mình, à, đã trở lại với công việc cũ á, tuy là ban đầu nó có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà thực ra cái đó mình là mình cái lối suy nghĩ của mình thôi. À, đúng rồi, mình quay lại về đúng công ty đó, bởi vì trước đó mình cũng có cũng có làm ở việc ở công ty đó có hiệu quả đó bạn, cho nên là mọi người cũng rất là happy khi mà mình quay lại thôi. À, thực ra là ban đầu mình cũng khá là xấu hổ, nhưng mà, ờ đúng rồi, ờ, sau khi mà
Ừm, ừm. Ôi, là bạn về lại đúng cái công ty đó luôn hả? Ồ, cũng may mắn ha, ừm, ừm. Ừm, ừm. Cũng ngại ngùng, đúng hông? <laughs> Trời ơi, đang làm chủ mà gi về làm nhân viên lại nó cũng hơi hơi cũng hơi khó qua chứ bạn ha?
Hơi hơi khó đó, cái cảm xúc đó nó rất là khó luôn đó, ờ, nhưng mà khi mà mình quay lại rồi thì mọi người v vui vẻ với mình nè, rồi vẫn, ờ, ờ, mọi việc vẫn diễn diễn ra diễn ra bình thường, thì mình tự nghĩ ra một điều là đúng rồi, mình tự nghĩ ra một điều là chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi, chứ thật ra là người ta cũng không suy nghĩ nh cho mình nhiều quá đâu.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, như chưa có cuộc chia ly. <laughs> Ờ hừ, đúng rồi, đúng rồi.

Đúng rồi, mình rất là xấu hổ gia đình luôn, bởi vì khi mà mình nghỉ công việc ngân hàng á, thì ba mẹ của mình đã ngăn cản rất là nhiều luôn đó bạn. Ba mẹ mình là thậm chí là la mắng mình và không cho mình nghỉ ở ngân hàng tại vì công việc đó thực sự nó đang rất ô kê, ờ, nó mang lại cái cho mình, ờ, cái nguồn thu nhập nó rất là đều đặn và ổn định á. Ờm, ba mẹ mình đã từng ngăn cản mình, cho nên á là khi mà mình vẫn cố chấp á mà mình, à, quyết định mình nghỉ á, đến khi mà công công việc, ờ, ở nhà hàng của mình á, nó không có được suôn sẻ, thì bắt đầu mình cảm thấy, à, cái sai lầm của mình rồi. Đúng rồi, mình thấy rất là xấu hổ mỗi khi về nhà luôn, mình thậm chí, à, mỗi khi mình về nhà á mình phải đợi ba mẹ mình ngủ rồi á, à, tức là cái việc, à, buôn bán mình nó diễn ra là phải gần đêm á.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ồ, ba mẹ khuyên cũng đúng, đúng không? <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừ, tính ra bạn cũng áp lực tâm lý nặng nha. Ừm.
Thì
Tính ra cái tâm tâm lý của bạn thật sự là đã bị ảnh hưởng trong cái khúc đó đó. Thì khi mà tự trách bản thân á, lúc đó là bạn thường hay nghĩ gì trong đầu?
Ờ, tự trách bản thân, mình nghĩ nhiều lắm. Mình cảm thấy xấu hổ nè, xấu hổ với gia đình nè. Mình cảm thấy, a, hối hận nè, cảm thấy ăn năn về tại sao mình đã nghỉ công việc đó nè. Mình cảm thấy, ờ, mất mặt nè, mất mặt, ờ, với lại không những gia đình đâu, mà mất mặt cả những người đồng nghiệp cũ trên, ơ, công ty nè, mất mặt với cả những người bạn thân thiết của mình nữa, tại vì sợ người ta chê cười đó bạn.
Nhiều quá ha, ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, kiểu là, đi đi vô thì khó mà đi ra thì dễ, mà cái khúc mà quay lại thì càng khó nữa. Hông biết là có lúc nào bạn nghĩ là bạn sẽ quay lại làm một cái công việc, ờ, như trước hay không? Không làm chủ nữa?
A, ưm. <laughs> Quay lại rất là khó. À, khi mà mình, à, nhận ra những cái sai lầm đó, thì mình cố gắng làm sao tạo một cái tâm lý bình tĩnh nhất, à, để mà có thể ngồi lại và không có suy nghĩ tiêu cực á. Nếu mà cố gắng s cứ cuốn vào cái luồng suy nghĩ tiêu cực đó thì mình đưa ra những quyết định nó sai hơn và rất là tệ, cho nên cố gắng làm sao bình tĩnh lại rồi xong rồi đối mặt với những cái cảm xúc đó. Trước tiên á là c cảm xúc xấu hổ trước nè, thì mình đối mặt, à, với nó làm sao? Thì mình, ờ, hôm đó mình có lấy hết cái can đảm luôn, về nhà hôm đó là mình về nhà, mình cố tình là mình nấu cơm, rồi sau đó là mời ba mẹ ra ăn cơm. Đó, rồi, à, ờ, trong cái cuộc, à, à, trò chuyện, à, gia đình ở đó thì mình đã nói là "Ờ, thật ra cái công việc, ờ, buôn bán của con hiện tại nó không có ổn, và nguồn vốn cũng gần cạn kiệt rồi." Đúng rồi, mình thú thật với ba mẹ, và mình nói thẳng ba mẹ là "Có lẽ sắp tới con phải đóng cửa quán, không có bán nữa." Thì mình phải chấp nhận cái sai lầm đó của mình và mình phải thú nhận với lại những cái người trong gia đình của mình để mình có thể vượt qua được cái cảm giác xấu hổ đó. Ừm, bởi vì, à, mình tự mình nghĩ thế thôi, nhưng mà khi mà nói ra ba mẹ mình là những cái người rất là an ủi mình và đồng cảm với mình thôi, không có vấn đề gì hết.
Ừm, ừm. Ừm, chắc là không còn gì nữa trong tay nữa. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, à, bạn thú thật, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, bước đầu tiên. Ồ. Ờ, ba mẹ cũng đi trước, đúng hông? Cũng hiểu được là trước sau gì cũng có ngày này, cho nên chắc là ba mẹ cũng chuẩn bị tinh thần để mà nghe những cái lời thú tội của bạn ấy. Thì sau khi mà bạn thú nhận ra hết, bạn thấy thoải mái hơn ở tâm lý chưa?
<laughs> Đúng rồi.

Rất là thoải mái về tâm lý gia đình luôn bạn. Ờ, khi đó thì mình, ờ, ờ, vẫn về nhà vui vẻ hơn, về hì khi không có còn, ờ, phải đợi ba mẹ mình ngủ nữa thì mình mới dám về nhà đâu. Đúng rồi, hông có hông giấu diếm nữa, hông có lãng tránh nữa, mà mình, ờ, ừ, khi mình nói ra mình rất là thoải mái, gia đình rất là ấm cúng luôn. Ờ, đôi khi ba mẹ mình còn ra quán đề phụ mình nữa, tại vì biết mình đang gặp khó khăn á, à, cho nên là mình cảm giác rất là thoải mái trong cái lúc đó. Tức là nhờ gia đình á, khi mà mình cố gắng mình chấp nhận cái cái sai lầm mình và mình thú nhận những cái điều đó với gia đình á, thì, à, cái tâm lý của mình lúc đó thoải mái và nhận được cái sự đồng cảm của mọi người đó bạn.
Ờ, không có dấu diếm nữa, lấp liếm đồ. Ừm. Ừm. Hay quá nha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ, rất là may mắn khi mà gia đình bạn là, ờ, cha mẹ cũng rất là hiểu và yêu quý con cái, cũng như là chấp nhận cho bạn là có cơ hội để bạn sai lầm để bạn đứng lên, đúng hông? Rất là hay hưm. Không biết là sau khi mà bạn cảm thấy thoải mái tâm lý với gia đình của bạn rồi á, bạn đã làm gì cụ thể để mà bạn dừng cái vòng luẩn quẩn ở đó? Bạn có nghĩ cách để bạn cứu cái quán của bạn hông, hay là bạn lại muốn chuyển hướng sang một cái khác?
À, không, lúc đó thì mình đã chấp nhận cái sai lầm của mình rồi, khi mà mình đã thú nhận với gia đình thì mình đã chấp nhận cái sai lầm đó có mình rồi. Thì, ờ, ờ, khi mà chấp nhận sai lầm đó thì, ừm, một thời gian sau thì mình đóng cửa quán, ờ. Đúng rồi, cũng tự tin mà đóng cửa quán và không có ngại ngần gì nữa, hông có xấu hổ, hông có, ơ, ơ, bị sợ chê cười nữa. Và mình, ờ, khi mình đóng cửa quán vậy đó, thì mình, à, cố gắng là rủ những người bạn của mình á, à, đi ăn đi nhậu, đi chơi du lịch nè, để mà thoát ra được cái cảm xúc, a, tiêu cực lúc đó, và để cho mình reset lại á, để mình bắt đầu một cái công việc mới nó tốt hơn á bạn.
Ừm, ừm. Ờ, cũng tự tin đóng cửa quán, đúng hông? <laughs> Ừm, ừm. Mà đây, thoải mái, đúng hông? Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, thì ra là vậy. Nhưng mà, ờ, cho mình hỏi là cái khoảnh khắc mà bạn bắt đầu chấp nhận cái, ơm, gọi là, cái việc là bạn đã thất bại rồi, bạn đã sai lầm rồi, và bạn quay lại một cái con người khác, thậm chí là phải bắt đầu lại từ con số 0 á, thì bạn đã lấy cái nguồn động lực từ đâu? Tại vì cái này nhiều người là họ kinh doanh thất bại, xong rồi cái họ cứ nằm trong cái thất bại luôn ấy bạn.